Senti, ma, ehm, tu, per esempio, quando sei molto, molto di fretta e hai veramente poco tempo, 5 minuti, conta, ma, uhm, quando devi mangiare fuori, cioè, cosa fai? O anche quando mangi a casa e hai proprio pochissimo tempo?
Guarda, mhmm, mhmm, dato che hai menzionato proprio 5 minuti, solitamente cerco di fare qualcosa proprio di rapido come, per esempio, delle uova col sugo q c cioè, quei piatti che, mhmm, diciamo, butti un po', mhmm, la roba lì, si cucina, uhm, mentre, magari, tu ti sistemi, ti prepari, fai quello che devi fare per uscire e e vai via, no, cioè, mangi subito eccetera. Tipo, le uova col sugo sono una di quelle cose che, a mio parere, sono molto semplici e veloci da fare.
Interessante. Beh, buona. Beh, soprattutto, non è non mi t stai parlando di una cosa banale. Cioè, nel senso, comunque, assume un pochino il suo gusto. Mhmm, utilizzi questo metodo anche per altri cibi che, comunque, sono un po' più gustosi delle semplici uova in padellino?
Beh, guarda, mhmm, se devo menzionarti, diciamo, cene o pranzi veloci, sì. Ehm, però, sai, trovo più semplice, ehm, fare e sbrigativo no, cucinare qualcosa come, appunto, le uova col sugo, rispetto a fare, poi, una piadina. Ehm, perché ci perdo non so perché, poi ci vado a perdere più tempo. Sarà che sono un po' minuziosa, no, nel tagliare, che ne so, i pomodorini, le verdure, metterle tutte lì nella piadina quindi, poi, va a finire che, se dobbiamo contare proprio, diciamo a livello di cronometro, no, ci metto più di 5 minuti, però sì.
Te, hai ragione. Sì. Ma... No, ma, per esempio, tipo in questo caso, se, uhm, adesso non stai mangiando a casa ma devi uscire fuori perché studi in università. A quel punto lì, uhm, ti impegni di più a fare, tipo, una pasta o un riso, o ti prendi un pacchetto di crackers, delle gallette, qualcos'altro?
Beh, io lì gioco gioco sul tempo, nel senso che preparo prima il cibo che devo che devo portarmi poi via, tipo la sera prima, uhm, qualche sera prima. Cioè, ci sono tanti metodi sì, ci sono tanti metodi per preparare il cibo e, ehm, diciamo, smistarlo nelle varie giornate, non per troppe, no, ci sono i per esempio, i meal prep, che sono ehm, esatto, questo modo di preparare il cibo, delle porzioni tipo di pranzo, di cena per dei giorni su successivi da conservare in frigorifero, ovviamente non per troppi giorni come ti dicevo, perché poi è il cibo, quindi va a male.
Eh, ha senso così. Ah, sì, interessante. Okay, no, avevo capito, perfetto. Quindi, insomma, che ti interessa comunque anche l'aspetto di non buttare via niente. Cioè, se tu hai avanzato delle cose, per esempio, che hai preparato un pochino più in grande, in quel caso lì sei di fretta, mangi quello.
Esatto. Sì, diciamo che, ehm, è quello, il concetto di preparare magari, uhm, quando cucino che ne so, tipo, mhmm, la domenica cucino qualcosa, faccio una porzione un po' più grande in modo tale che poi lunedì posso portare poi, uhm, per esempio all'università quello che quello che ho cucinato la domenica, che in un certo senso è avanzato, ma nel mio senso è stato fatto appositamente poi da portar via.
E quindi tu abiti da sola, in questo caso o abiti con la famiglia, che magari tua mamma ti dà una mano a preparare qualcosa che ha fatto lei e poi lo metti o tuo papà, nella nella tua schiscetta, diciamo?
Beh, io abito in realtà con le mie coinquiline, ehm, con 2 ragazze molto, molto dolci, che in realtà poi magari spesso ci prepariamo le cose insieme, oppure io preparo qualcosa in più che poi mangiano anche loro, ecco. Beh, sì, è molto piacevole vedere poi loro che condividono, appunto uhm, mangiamo insieme, oppure sai, magari la domenica faccio anche qualche dolcino che poi loro mangiano per colazione, quindi è molto, molto bello vabbè sì.
Ah, okay! Mh-mh. Beh, è una bella cosa. Eh, ma che brava! A per t tutto questo, hai anche per esempio dei uhm, non so dei uhm, dei trucchi? Tipo, che ne so, devo cucinare molto veloce, allora una cosa sono abituata a cucinarla in un certo modo, magari utilizzando anche degli elettrodomestici particolari, tu li utilizzi?
Beh, sì, dipende da che cosa sto cucinando, però utilizzo parecchi elettrodomestici ecco, ehm, poi dipende dipende un po', uhm, se devo fare per esempio dell'hummus, ormai per quello sono abbastanza veloce, quindi prendo dei ceci magari che so che, uhm, sono stati ben confezionati, quindi, non sto lì per esempio a cucinarli, perché tante robe come ben sai, ehm, sarebbe meglio utilizza cioè cucinarle, utilizzarle tipo uhm, ecco naturali per esempio i legumi soprattutto, no?
Mh-mh. Certo. Assolutamente, però non sempre si ha tempo.
Esatto. Quindi in quel caso magari un trucchetto è cercare di scegliere, ehm, lì al supermercato quelli che sono magari i ceci, uhm, nel barattolo di vetro che dicono che facciano meglio del di quello di latta, queste cose così, uhm, e poi a casa creare, uhm, una ricettina per esempio di hummus, ehm, veloce e anche quella poi in porzioni un pochino più abbondanti in modo tale da poi utilizzarla anche il giorno successivo.
Sì, è vero. Beh, quello devo dire che suona molto bene perché puoi portarti qualcosa da in inzuppare dentro l'hummus, possiamo dire. E hai anche delle altre degli altri cibi simili, che ti prepari magari nello stesso modo? Creme, cose?
Guarda Uhm, per esempio ho fatto spesso la crema, tipo una vellutata di zucca o carote e anche quelle beh, sì, infatti è buonissima! Ehm, proprio in questo periodo perché, mhmm, con il clima, no, ti dà tutte le vibes e quindi, ehm, sì, uhm, diciamo lì anche quello, metti nel forno queste verdure e poi io oppure le le metti a bollire, poi uno come più preferisce, no? Ehm, e poi sì, semplicemente le frulli con qualche aroma, con qualche spezia che che la rende un pochino più, ehm, saporita, gustosa.
I siamo in stagione. <chuckles> Certo. E invece, uhm, cioè, uhm, qual è il piatto che più di frequente ti porti in università? Che dici lo fai, boh, quelle 2 volte a settimana, sicuramente.
Guarda, credo che quello più veloce di tutti penso sia proprio il cous cous, che probabilmente, l lo farò non tradizionalmente giusto, diciamo in modo corretto, perché il cous cous ha le ha i suoi modi di prepara preparazione diciamo, però, ehm, penso che la maggior parte di noi italiani, poi non vorrei fare una gererizza generalizzazione, però, ehm, diciamo che quel modo lì di farlo velocemente, no, metterci l'acqua calda, poi sgranarlo, e quello credo che per esempio sia uno dei piatti più veloci e semplici che una persona possa fare. Che poi nel momento in cui lo prepari, ehm, lo condisci con magari che ne so, io spesso alterno ci metto dei pomodorini anche lì, uhm, della mozzarella. Certo, viene molto bene ed è facile da portare via, anche perché, uhm, per esempio non eviti che ti, uhm, sporchi tutto di olio, come mi è capitato proprio l'altro giorno con la pasta e il pesto, tremen tremendo, sì. <chuckles>
Sì, fantastico, vero? Mh-mh. <chuckles> No. Sì. E viene bene? <chuckles> Sì, hai ragione. Ah, figurati. Ma senti un po', il cous cous è uno di quei cibi che si presta ovviamente a essere mangiato anche con i ceci, quindi con molte cose in scatola, come se fosse un riso, no, tipo quei preparati già pronti. Ma tu utilizzi altri cibi in scatola oltre ai ceci che mi dicevi?
Eh, certo. Guarda, uhm, altri cibi in scatola, utilizzo soltanto il mais, perché anche quello diciamo che sarebbe preferibile utilizzarlo naturale, però un po' comprare la pannocchia, vabbè è è un p po <chuckles> quindi quindi niente, cerco di di utilizzare il più possibile, innanzitutto come ti ho detto dei cibi che sono in vetro, non in lattina, però con il mais è un po' più difficile dei ceci, quindi utilizzo, sì, il mais, uhm, per esempio in lattina, poi per il resto, pe ehm, degli altri legumi, eccetera, preferisco, ehm, cucinarli da me. Oppure, per esempio con le lenticchie, uhm, ne ho un po', uhm, utilizzo anche questo metodo, no, di cucinarle in porz in porzioni un po' più abbondanti e congelarle poi nel freezer.
Mh-mh. Eh, però eh! No, giusto. Mh-mh. Be Mh-mh. E per quanto riguarda appunto, perché mi sembra molto una dieta vegetariana, ma tu consumi anche la carne e il pesce?
Certo, certo, ora sì, effettivamente ti ho uhm, ti ho citato soltanto cibi un po' diciamo verdure e roba varia, però, sì consumo anche carne e cerco di alternarla alle varie, uhm, fonti di proteine, no? Quindi, uhm, spesso cucino anche con il pollo, per esempio, faccio questo questo lavoro di cucinarlo diciamo un po' di più e poi utilizzarlo nelle schiscette, sia nelle insalate certo, sì, e vengono veramente ottime insalate e anche quelle preparate in poco tempo.
Mh-mh. Mh-mh. È una buona idea. Ma invece per esempio, quando esci a mangiare fuori, ove oa ora lì non si parla proprio di cioè, si parla di cucinare zero, quindi, super in fretta, almeno che non devi passare tanto tempo nel ristorante ad aspettare. A quel punto lì, cosa prediligi? Una semplice pizza oppure una pasta più elaborata, dato che in settimana hai poco tempo magari per farne una più elaborata?
Mh-mh. Beh, lì diciamo cedo alla gola e manzo quello che più mi potrebbe soddisfare in quel momento. Quindi sia certo, certo, cioè nel senso, sia che s mhmm, possa essere una cosa molto semplic sai tante volte in realtà anche le cose semplici sono quelle di cui hai più voglia, no, per esempio una s una pizza margherita piuttosto che, uhm, che ne so, una, con tante robe, con tanti ingredienti. Ehm, però esatto sì, però dipende un po' da da quel momento ecco, che cosa mi va di più. Secondo me l'importante è mangiare quello che ti va, cioè nel senso se c'hai una voglia di la di di cedere di cedere in un certo senso, perché poi non è cedere però di soddisfare quella voglia.
Beh, bella bella risposta mi Mh-mh. Sì, beh, più elabora Mh-mh. Son d'accordo. Sì, secondo me è anche molto importante. Ma invece, uhm, adesso non so se ti viene in mente quando eri piccola tu, cosa ti davano da mangiare quando eri a scuola, lì, cose molto veloci, e quindi tu che consiglio daresti a chi ha dei bambini da portare qualcosa da mangiare a scuola se devono fare il pasto?
Mh-mh. Guarda io per merenda, per esempio, che facevamo quella merenda là per le 10, le 11 di mattina, mi ricordo sempre che portavo questa sempli schiscettina di Spongebob, uhm, con sì con dentro un succhino. Lo mhmm, spesso era alla pesca, perché mi piaceva un sacco il succo alla pesca, oppure all'ace, ehm, e poi una brioscina. Ecco io non penso che in realtà per i per un bambino sia, uhm, la cosa più ideale, ecco, tutti i giorni magari la brioscina a a ricreazione, però, uhm, magari sì, sì e esatto, cioè m magari alternerei se fossi adesso, magari, genitore alternerei con un qualcosa di un po' più sano, cioè giusto per non dare zuccheri elaborati ogni giorno a al bambino, no, alla bambina che magari può anche fare un po' male. Però ecco, l lì, ehm, vedevo alternava alternava tanto l'idea cioè, c'erano tanti bambini che, ehm, mi ricordo portavano il panino, portavano la pizzetta, portavano i crackers, sì, il classico, oppure, uhm, quanto erano il top quelli che avevano le patatine, non lo so cosa sembravano alle elementari <chuckles> sì <chuckles>
Mh-mh. Sì! Che bella! <chuckles> Eh, che buono, sì. Sì e no. Mh-mh. Il classico. <chuckles> Che bei ricordi. E tutti le fregavano poi al povero bambino.
<chuckles> Esatto, esatto. Ehm, quindi sì.
E m e poi invece uhm, domanda, guarda, l'ultima veloce che mi incuriosisce ma, ehm, quando, uhm, hai fretta tu di solito fai colazione a casa, la salti oppure vai velocissima al bar, piuttosto?
Mhmm, guarda, non faccio mai colazione al bar perché, mhmm, penso di metterci di impiegarci più tempo che farla a casa in realtà, quindi mi semplicemente sì s magari bevo del latte con col caffè, ehm, che non è proprio una colazione, ecco, poi alla fine, perché è soltanto quello, però piuttosto bevo quello di fretta e poi vado via, ehm, però almeno il caffè la mattina col latte, sì, devo berlo. Quindi non mi capita mai di non fare proprio colazione, uhm, ma almeno faccio quello, sì.
<chuckles> Beh, è vero forse. Eh, è il metodo più veloce. Mh-mh. Eh, vabbè ogni tanto ci sta alla fine, se non si ha tempo o se si vuole rimanere un po' di più sotto le coperte, perché anche quello è importante. Oh, volevo ringraziarti molto per questa conversazione, perché è sempre curioso vedere e sentire come si alimentano le altre persone anche per avere degli spunti, e devo dire che mi sono divertita molto.
Certo. Guarda anche io e ti ringrazio per, diciamo, la conversazione, quando vuoi.
A presto.